Oye, quiero que me des unos tips o me platiques, ¿cómo dices tú a algo, no, en el área de trabajo?, que es bien complicado.
Sí, desde luego, este, hay que entender también ver la situación, ¿verdad?, porque a veces decir no, tal vez, eh, pones en juego tu trabajo y sobre todo tu integridad. Eh, mira, porque hay que dividirlo, por ejemplo, en 3 secciones, ¿verdad?, una, pues tú como trabajador, y la segunda, que vas a tener un jefe. Eh, ya depende de toda la las actividades y la organización que tenga el jefe para que, eh, resulten las cosas en el trabajo. Y la tercera, el dueño.
Sí, claro. Sí.
Que por eso es el dueño, ¿verdad?, y pone alguien al frente. Entonces, ahí es la es este, hay que ver, y obviamente no es como que digas: "Ah, pues es que para que veas tu posición en la que estás aquí". No, no, no. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? <chuckles>
Sí, claro, el inversionista, ¿no? <chuckles> Oye, alguna vez te ha pasado algo, una situación la en la que hayas dicho: "No, ¿saben qué?, en esto sí, yo nada más no, no contribuyo, no participo".
Bueno, claro que sí. Yo pienso que todos pasamos por esto. <shushes> De que ya es, eh, quincena, que es el día de quincena y sobre todo, sabes que, es viernes ¿Y qué pasa? Por la ma la mala organización del jefe, y llega, y te trae el montón de trabajo justo a las 5 de la tarde que ya te quieres ir a tu casa. Entonces, ¿uy, y ahí, sabes qué? Ahí hay que decir, y hay que aprender a decir no.
Ay, qué rico. <chuckles> Ay, sí. Oye, pero si de eso depende tu trabajo, ¿cómo le haces?
Bueno. Hay que ver realmente lo que está sucediendo y analizando la situación, ¿verdad? Porque, ¿qué tal, si es tu jefe, el que no se organizó toda la semana, para pasarte el trabajo que necesita?, realmente hecho así tú también te organizas, para hacerlo o ver las cargas de trabajo que necesitas, o el tiempo, a lo mejor un tiempecito más cada día, para poder avanzar en las cargas de trabajo. Siempre va a haber, ¿verdad?, <chuckles> eso siempre. Pero
Claro. Sí, es el trabajo nunca se acaba.
Exactamente, pero pues, depende mucho tu jefe y te lo repito, tu jefe, si no se organiza, entonces él es el culpable de que llegue trabajo justo a las 5, de la tarde, eh, a cuando ya te quieres ir a casa. Él es el culpable, es en serio.
Oye, sí, pero en algunas ocasiones, digo, el jefe te va a decir: "Bueno, pues pues por eso soy el jefe, ¿no?". Este, o sea, es que sí sí, entiendo que es bien complicado, ¿no?, pero a veces también, eh, pues, no es tan fácil decir que no, ¿no?, porque como como te mencionaba, pues, a veces se tambalea tu, pues, tu tu estabilidad, ¿no? Y y obviamente depende de él. Em, ¿no crees que a lo mejor, no sé igual y no quedarte a a sacar todo ese trabajo, pero a lo mejor preguntarle: "Oiga de todo esto, o sea, ¿cuál es la prioridad 1, no?". Y a lo mejor eso sacarlo en ese día o o de plano, no.
<chuckles> Tu trabajo. Ujú. Bueno, eh, te repito, tienes que revisar primero tu integridad. <chuckles> Si no te va a costar el empleo, eh, pues, obviamente, a ver otra eh, también échale malicia. Siempre el jefe se va a ser tu amigo en alguna en ciertas circunstancias y nada más, siempre y cuando le conviene, ¿por qué?, eh, ¿por qué? Pues, po claro, es la cara del del de la empresa ante el dueño.
Claro. Claro, totalmente.
¿Y el dueño que va a hacer? Pues siempre, obviamente va va a hacer presión en en en este en esta persona, ¿para qué? Para que el trabajo esté realizado. A él no le importa si es mucho, si es excesivo. El chiste es el que necesita generar ingresos, este, estratosféricos si se pueden, ¿verdad? Y obviamente, pues los va a utilizar a todos ustedes o a todos nosotros para que eso suceda. Ahí que hay que empezar a evaluar, ¿cuál es la situación? Obviamente, pues si eres inexperto en este tipo de situaciones, pues te va a pasar de que te vas a quedar, por tratar de con no solo por convencer al trabajo de que le echas ganas y que vas a ponerte la camiseta porque siempre esa es su bandera, ¿verdad? <chuckles> Simplemente porque pues el temor de quedarte sin empleo.
Claro. Claro. Sí, totalmente.
Ese sería.
Oye, y por ejemplo, cuando tu trabajo n ni siquiera depende de tu jefe. No sé, por ejemplo, eh, yo yo me dedico a las ventas y y de repente, como bien dices, ya estamos cerrando y de repente llega un cliente. O sea, no le puedes decir que no, ¿o sí?
Uy. No. No, eh, obviamente, pues, concientizarlo de alguna manera suavizando el asunto, eh, sin ser invasivo, ¿verdad? Mira, nadi nadie sab sabe sabiendo hacer las cosas. Entonces, con la experiencia se aprende y en algún punto todos, absolutamente todos, aprendemos cómo dirigirnos a las personas sin molestar, sin ser invasivos y sin ser agresivos. Obviamente hay unas personas que no se controlan, no, pues, no le dejes ese cargo de decirle a la a la persona que acaba de llegar y tú, es tienes 5, minutos para cerrar, ¿y por qué? Porque, pues, va a haber pleito. <chuckles> No, pues, comentarle, eh, le le recuerdo que en 5, minutos cerramos, por favor, este, eh, lo invitamos a que decida lo que va a llevar y y nos, porque vamos a cerrar simplemente, cositas así simples.
Claro. Sí, total.
Invitarlo.
Sí ve, pero creo que en situaciones es es muy complicado, ¿no? Este, mm, pero bueno, eh, en en específico, por ejemplo, en tu trabajo, em, o sea, eh, ¿cómo cómo le dijiste? ya sea, no sé, si te dedicas a ventas o tienes un, como tu jefe directo. Digamos que viene siendo tu cliente. O sea, ¿en alguna ocasión le has tenido que decir, mm no, e esto sí, no?
Bueno. Ujú. Claro. Claro. Pues mira.
¿Podrías contarme un poco más?
De desde luego, primero tienes que ver si te va a generar ingresos, ¿verdad? Si te va a generar buenos ingresos, bueno, entonces ahí vele <chuckles> el lado positivo. De que le tienes que, te tienes que poner la camiseta y obviamente que estos ingresos representen, por lo menos así como mínimo, el doble de lo que estás ganando ¿Por qué? Porque es un trabajo extra. En el caso que estés asalariado, ¿verdad? Y si no estás asalariado, obviamente, pues tú sabes que dependes de esos ingresos. Pues ni modo. Eh, um, bueno, no, no sería la palabra correcta ni modo. Tú decides si lo vas a tomar ese trabajo como extra, y sabes que es una carga de trabajo muy exagerada, y ahí, pues, decides. Si no puedes, no lo hagas, porque te vas a meter en problemas.
Sí, claro. Es inversor, ¿no? Claro. Oye, y en alguna ocasión, ah, eh, ¿qué has dicho que no, te has arrepentido?
Ujú. ¡Claro que sí!
O sea, ¿has pensado, así como que rayos lo hubiera hecho y a lo mejor estuviera en tal, no?, o hubiera ganado tal.
Claro q claro que sí, pero obviamente, pues, ya tengo yo bien claro que la palabra hubiera, es una palabra irreve irre <chuckles> irrelevante e innecesaria, ¿por qué?, porque son eventos que ni sucedieron ni tampoco van a suceder, bueno. En el di en el dado caso que al que sí sí, también hubo ciertas situaciones que tuve que decir: "No", y que después lo vi y dije: "Bueno, no tomé el trabajo, eh, era un ingreso muy bueno". Bueno, te arrepientes y tal vez, de lo lamentas un poquito, pero, pues, el lo hubiera no existe. No debe de existir.
<chuckles> No, pero obviamente te dejó, este, como algún aprendizaje, ¿no?
Sí, claro. Ese, eh, sobre todo ese mal saborcito de boca de que: "¡Chin!, no lo hice", a lo mejor, a ver, hubiera buscado apoyo contratando a alguien. Por qué siempre hay una persona por ahí le dices: "¿Sabes qué?, este, tú sabes hacer estas cosas. Te voy a contratar para que me ayudes a hacer esto, por estos días", siendo claro desde un principio, ¿verdad? Hay que buscar también ayuda para ese tipo de trabajos, en el caso que seas independiente. En el caso que seas asalariado, bueno, obviamente, pues, eh, ve las consecuencias, ¿verdad?, pero pues, no todo en la vida está perdido. Hay que ver a aprender de los errores, a ver, ah, en todos, absolutamente todos nos ha pasado que hemos tenido un amor, que le hemos dicho de todo, que le hemos entregado todo, que ha hemos hecho todo por esa persona y de repente un día se acabó y se fue, y luego después llegamos a otro amor, y pasa más o menos lo mismo. Pero pues, no por eso se se rompe o vas a tener también un patrón <chuckles> de de hacer las cosas siempre a la misma manera. No. <laughs> Desde luego, no, eh, r respondiendo a tu pregunta, eh, más que nada, pues, este, hay que aprender. Hay que aprender de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo, y si no aprendes, bueno, entonces, ¿sabes qué?, pues, regrésate a la primaria porque sí, o nece eh, ah, solicita ayuda profesional porque algo está pasando contigo muy fuerte, eh, pues no estás aprendiendo. O no quiere, aprender.
Sí. Claro. Sí. <chuckles> Sí. No, esperemos que, <chuckles> esperemos que no, no tropezar con la misma piedra, ¿no? <chuckles> <chuckles> Oye, y y, ¿hay algún indicador que que hayas, eh, notado?, eh, en este tipo de, ¿o un patrón?, de de como de De, o sea, que se maneje de la misma manera para que tú digas: "No ya en estas situaciones, o sabes que, mi mi número de tareas es, no sé, son 10, este, ya una 11". O, por ejemplo, con los doctores, seguro me imagino que, no yo solo puedo ver 15, pacientes, ¿no?, porque ya el 16, ya nada más no le presto atención, no sé, ¿algo así? <chuckles>
Ujú. <chuckles> Bueno, ha hay que ser conscientes de que todo en exceso, incluso ve hasta el alcohol y la comida, pues, termina teniendo consecuencias, ¿verdad? Y igual pasa en el trabajo, a ver, bueno, eres doctor y tienes 15, pacientes, y tú sabes, que el 16, te va a ocasionar algún conflicto, pues, no lo hagas.
Sí, sí, totalmente. Sí, porque ya estamos hablando, no sé, de concentración, de, o sea, ¿no?, ujú.
¿En serio? Sí, eh, es cansancio puro y a veces, ¿qué pasa si haces algo mal, un mal diagnóstico y te por eso te vas a meter en prome problemas?, y, ¿vale la pena?, ¡claro que no!, ¿por uno más?, no vale la pena. Entonces, pues, yo invito a a reflexionar en este punto y, no excederse si no puede. Si puede decir, sí.
¿Crees que crees que que sea importante, por ejemplo, planear, eh, no sé, los entregables de una semana?, o, eh, no sé, si si tu enfoque es un proyecto, o sea, ¿no meterte en otro, hasta acabarlo?, o, ¿limitarte tú mismo has para saber hasta dónde está tu límite?
Desde luego. Desde luego. Claro que sí, porque no puedes hacer 2 cosas a la vez, o cumplir 2 objetivos a la vez. Vas a cumplir en 1 y vas a fallar en el otro, y a lo mejor si de repente en el que estás cumpliendo llega a algún entendido o se acaba de repente abruptamente por alguna circunstancia, ¿y qué pasa con el otro?, pues quedaste mal, y ya no puedes recurrir al otro, tendrías que ir a un tercero. Entonces, quemaste ahí o como que una ficha <chuckles> de esas de de de vida <chuckles> de la vida como en los videojuegos
Sí. Quedas mal. Sí, sí. <chuckles> Una rayita menos.
inútilmente e innecesariamente. Así es.
Oye, ¿y alguna vez te ha llegado a pasar, digo, por esta inexperiencia, como bien mencionabas, o o este afán de de no quedar mal con la empresa, ponerte la camiseta o como quieran llamarle, ¿no?, este, ¿que te hayas sentido como como tronado, como ya con bajo rendimiento y hasta te hayas enfermado?
Ujú. Ujú. Sí, claro que sí, obviamente, cuando eres joven y inexperto, eh, tu meta e o tu intención es obviamente dar el todo por por el trabajo. Así es, y obviamente, pues si si adquieres, eh, responsabilidades como casarte y tener hijos, imagínate ese tipo de pensamientos o presión, pues influyen mucho para que tú te forces a hacer ese tipo de actividades, terminar <chuckles> e e enfermo o algo, ¿verdad?, que es más grave.
Darlo todo, claro. Totalmente. Sí. Sí, porque muchos este pues somos como una maquinita, ¿no? O sea que, eh eh, estamos y andamos y andamos y andamos y a veces sobre marchamos este y entonces la máquina se truena, ¿no? Y y creo que eh estos días en los que las defensas bajan y tal, o sea, sí sí te tiran en la cama un ratito, ¿no?
Ujú. Exacto. Desde luego, tú lo acabas de decir, este, a veces el trabajo en exceso no es bueno y no porque no quieres hacerlo, sino porque también por salud mental. Eh, el el trabajo en exceso terminas incluso a veces hasta aborreciéndolo y luego cuando pasas a ese punto, pues ya no tiene caso. ¿Por qué? Porque empiezas a odiar tu trabajo.
Claro. Claro. Oye, ¿podrías compartirme unos, no sé, unos 5 tips que puedas, eh, darme para este, o sea, para saber cuándo decir que no? ¿no?
En entonces mejor no lo hagas. <laughs> Bueno, má más que nada, este, ver tus capacidades, ¿verdad? Tu capacidad también de respuesta, eh eh, en un trabajo nuevo, es muy complicado decir que no, pero busca el razonamiento. Si tu si tu jefe no se organizó, dile que no, de inmediato. Así, sin dudarlo. No importa que sea el primo del amigo del de la tía que, a lo mejor este, es es el el, la pareja de esa persona, <chuckles> que la haya puesto en ese puesto, no importa. O que sea el hijo del dueño o la hija del dueño, no importa.
Sí. Sí, sí. Suele pasar. <giggles>
Así es.
Sí, que son personas inexpertas que ni siquiera saben como como el rol del trabajo, ¿no?, en sí, ¿no? Este, y por eso se, o sea, por eso no les importa.
Exacto. Exactamente, aunque, este tipo de cosas y decir que no, a ese tipo de personas, también las va a experimentar en algún punto, a no ser prepotentes, a organizarse, y a realizar su trabajo para el que los pusieron. Si no, pues los van a echar también.
Claro, pues sí. Claro. Oye, pues, agradezco mucho tu expertise y que me hayas compartido estas experiencias.
Gracias a ti.